Yani, ıh, ya bu noktada aslında benim moduma göre değişiyor birazcık bu, yani. Emm, bazen çok neşeli hissediyorum mesela. Neşeli hissettiğimde o enerjimi dışarı vurmak için, eee, o neşemi katlayacak şarkılar dinleyebiliyorum. Hani, <chuckles> mesela bu yaz ben, eee, neye sardım biliyor musun? Eee, Nil Karaibrahimgil. Çok değişik gelebilir. Eee, Nil Karaibrahimgil'in Değil mi? Evet, çok güzel, çok böyle değişik, n neşe dolu şarkıları var ve aslında çok akıllıcı da yazılmış bazı şarkı sözleri var. Bazı konularda absürt gelebiliyor kulağa ama müziği de çok hoşuma gidiyor benim.
Hı hı. Hı hı. Evet, çok güzeldir bu arada. Tabii. Nostalji. Hı hı. Evet bana da Nil Karaibrahimgil, yani derken hani Nil derken, bana sanki baharın gelişini anlatan bir, iii, sanatçıymış gibi. Öyle çok neşeli şarkılar geliyor.
Evet, evet. <chuckles> Doğru, evet, evet gerçekten yani, Nil'in böyle neşeyle, baharla ve enerjiyle ilgili bir bağı var. Bilmiyorum, ben tam çözemedim. <laughs>
Genelde, hani böyle renklerden falan bahsediyor diye de olabilir.
Olabilir y eee, birazcık orada, hani o müzikal yapısının da etkisi var bence. Oradaki enstrümanların, o ritmin, o melodinin; onun da etkisi oluyor. O, mesela bana çok enerjik hissettirir genelde. Hoşuma da gider. E, işte onların dışında, ne bileyim, bazen böyle hüzünlü hissedebilirim. Eee, eski Türkçe şarkılar dinlerim; yetmişler, seksenler, onlar hoşuma gider.
Tabii tabii, doğru. Hı hı. Ne güzel. Eee
Imm, başka onun dışında işte, eee, rock ve metal dinliyorum. Onlar böyle daha böyle kendimi kuvvetli hissetmemi, böyle kendime güvenimin geri gelmesini falan sağlıyor. <chuckles> Böyle, eee, aynı zamanda beni motive de ediyor. Böyle, odaklanmamı sağlıyor, bir iş yaparken falan. Eee, o da değişik.
Hı hı. <giggles> Hıı. Peki, eee, e, aslında söylediğin gibi ya, her günün böyle kendi enerjisi var ya da her saatin bile değişebiliyor. Ya, sabah, hani, böyle, insan daha dingin olur; o günün koşuşturması ve, hani, gece de sakin olur gibi. Eee, tıpkı hani bu da ruh hâlleri gibi; müzik de hani günün içinde o değişen ritmini yansıtabiliyor. Eee sabahları böyle me motive edici melodiler, akşamları o notalar çoğu zaman o ruhun dengesini koruyorken, eee, dediğin gibi Nil Karaibrahimgil mesela, eee, Türkçe rock'lar, eee, şimdi de senin için eee, revaçta gibi gözüküyor. Eee, peki, hani genelde Türkçe mi dinliyorsun, yabancı mı dinliyorsun, karıştırıyor musun, ne yapıyorsun?
Hı hı. Doğru. <giggles> Hı hı. Doğru.

Imm, Kenan Doğulu'nun, ııı, Kenan Doğulu'nun, eee, 90'lar listemde şarkıları var. <chuckles> 90'lar listem var ayrıca. Eee, orada Kenan Doğulu var oldukça. Daha böyle eski şarkıları Kenan Doğulu'nun, işte, hani, eee, "Yakarım, Roma'yı da Yakarım" şarkıları falan var ya. <chuckles> O zamanları çok hoşuma gidiyor benim o Kenan'ın. Aaa, onlar güzel. Eee, ne bileyim, eee, başka neler var? Eee, şeylere sardım bu aralar, işte, o 70'ler, 80'ler Türkçe böyle İtalyan, eee, Fransız, Yunan melodilerinden esinlenilen, şarkıların esinlenilen işte Kesinlikle Ajda Pekkan'ın işte, o Semiramis Pekkan'ın ne bileyim Ayten Alpman'ın olduğu zamanların işte, Ajda Pekkan'ın "Bir Günah Gibi" şarkısı var mesela, bu aralar ona takmış durumdayım. Açıp açıp onu dinliyorum.
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet, evet. Hı hı. Ajda Pekkan gibi, yani. Hımm. Bir Günah Gibi.
Evet, evet. Böyle şey gibi bir tınısı var. Bir Günah Gibi sakladım seni gibi. <chuckles> Ya bu da Fransız bir şarkıdan esinlenilmiş mesela, bilmiyordum ben.
<chuckles> Aslında Evet, hani, çok öyle, d eee, var yani, "Bambaşka Biri", eee, adlı şarkı da aslında birazcık, eee, farklı dilden esinlenmiş gibi geliyor.
Hı hı. Ya, evet, var öyle şarkılar ya.
Lay la lay lay lay la la la lay gibi.
Ha. Evet, o, evet, evet o şarkı bayağı
Sardı korkular gelecek yıllar, hüzünlendim gibisinden <chuckles> bir şarkıydı.
Ha, evet, evet. Doğru, doğru. O sonra şey taraftar gruplarının da galiba, eee, Galatasaraylıların mı daha çok kullandığı bir melodi oldu bir yerde?
Ya, o onu çok bilmiyorum ama hani, g şeyde onun bir İngilizce bir şarkısını duymuştum. Aynı, ııı, şey ritim, aynı, eee, arka müzik ama işte, bir Türkçesi var, bir de İngilizcesi, ııı
Hı hı.
İngilizcesinin adını hatırlayamadım ama şu an. Var ama.
<chuckles> Evet, evet, güzel. Ben de onları bu aralar keşfetmeye başladım, işte, yabancılarını araştırıyorum mesela yeri geldikçe. Eee, bir yarısının genelde bir yabancı versiyonu da var nedense. Eee, onları da dinlemeye çalışıyorum. O da hoşuma gidiyor bu arada.
I hı. Evet. Peki, canlı olarak hiç dinlediğin oldu mu bunları, yani? Çünkü sahnede ve kalabalığın ortasında çok farklı bir his oluşuyor. Sahne enerjisi çok farklı bir şey. O kalabalıktaki enerji seni belki taşıyor. Sen de o enerjiyi geri veriyorsun. Eee, oldu mu senin de hiç böyle canlı olarak birini dinlediğin, konser olur ya da bir yerde olur?
I doğru. Hı hı.